Betul betul dan apa food court istilahnya ya, kayak gitu. Heeh. Tapi
Heeh, iya, kayak gitu. Tapi maksudnya di luar, bukannya, kalau food court kan mungkin di dalam, eee heeh, itu kan te heeh, ka tapi yang di pinggir jalan, itu kan kayaknya seru juga ya, pasti menarik deh.
Mall gitu, ya yang pinggir-pinggir jalan, begitu, iya betul. Mhm. Iya. Nah, ini aku punya pengalaman nih, kalau mau ngomong-ngomong kayak gitu tuh. Entah kenapa ya, memang aneh nih orang Indonesia gitu. Kalau kayak bentuknya food court gitu ya, malah nggak laku loh, Kak, gitu. Aku heran aku, eee, dekat rumah
Mhm. Heeh. Heeh. Oh iya? Karena terlalu banyak pilihan kali?
Eee, kurang ngerti juga ya. Heeh, tapi kalau di pinggir jalan, di trotoar, yang jualannya di trotoar, itu laku, masih banyak yang beli, gitu. Karena deket tempatku sudah ada yang mencoba kayak gitu gitu. Jadi dia ada area luas gitu ya, lumayan gitu. Itu bisa nampung sekitar 8 pedagang di situ, itu udah 2 kali buka tutup, bangkrut terus, gitu. Jadi, dia bikin, oh ini bre terus bangkrut, terus di, eee, mungkin ada investor lagi, masuk lagi ke situ, ada beberapa orang yang jualan, nggak ada nggak laku, akhirnya tutup lagi seperti itu, mhm. Padahal kalau mungkin secara kebersihan, aman gitu ya, mhm.
Jadi mereka bingung. Mhm. Mmm. Oh gitu. Heeh, heeh. Heeh. Oh. Sayang sekali ya. Heeh. Aneh kok. Padahal Iya. Heeh. Wah kita nggak berasa ngomongin mengenai makanan nggak habis-habis ya. <laughs> Tau-taunya sudah
<laughs> Ya namanya orang hobi jajan ya.
Heeh. Aku juga pecinta makanan. Terima kasih ya atas, eee, apa, pembicaraan ini. Menyenangkan sekali.
Mhm.